Allora diciamo che appunto, visto che ci conosciamo da così tanto tempo, ci conosciamo anche molto bene, ehm, quindi lui lo sa come la penso, ehm, e quindi ora come ora, evitiamo, uhm, determinati argomenti o ne parliamo sempre in modo molto distaccato, perché appunto è capitato qualche mese fa di parlarne in modo più approfondito quando eravamo da soli e, uhm, io mi io personalmente mi sono scaldata molto, lui in realtà no. Ehm, ed è anche questo che mi fa arrabbiare perché, ehm, io diciamo morirei per le mie idee, nel senso io sono molto attiva anche a livello sociale, quindi, ehm, i miei valori per me sono un po' tutto, quindi proprio, ehm, è stato il mio percorso di studio, lo è il mio lavoro ora, ehm, quindi diciamo che per me son ehm, è molto importante e quindi tendo piuttosto io a scaldarmi appunto, quindi lui invece rimane sempre abbastanza imperturbabile e e io mi arrabbio anche per questo e e niente quindi ehm, sono sono io che faccio tutto praticamente, eh, però ehm, quindi l'ultima volta abbiamo litigato, ehm, per questo per questo motivo e io mi sono allontanata dicendogli che non avevo voglia di sentirlo per un po' perché ero arrabbiata, ehm, però anche lì poi faccio sempre tutto io, quindi anche lui mi mhmm, giustamente c'era rimasto male perché effettivamente mi ero avevo tirato fuori io l'argomento, mi ero arrabbiata io, sono sparita io e quindi da questa parte esatto, <chuckles> però lo ammetto tranquillamente. Ehm, però, n n niente, non so bene come gestire queste situazioni perché quando poi ricapita di parlar di parlare di questi argomenti, uhm, io sono sempre un po' distaccata.
Ce Okay. Mh-mh. Okay, i immagino. <chuckles> Mh-mh. Certo, certo. Hai fatto tutto tu. <chuckles> Okay. Mh. Mh.